Ab, j genau, ja genau, das ist es und ich w bin f felsenfest davon überzeugt, dass das auch 'n Gamechanger sein könnte in der heutigen Zeit, wo viele Firmen sagen, sie hätten ihre Mitarbeiter gerne wieder im Büro. Ja, dann macht das Büro doch mal heimlich also also, heimisch. Verstehst du, was ich meine?
<snorts> J ja. <chuckles> Ja, ja. Mhm. Ja, ja, ja, ja, ja, verstehe ich. Hat es hat es euch dann ja, ja. Hat es euch dann noch geholfen, eben so diese Ideen zu teilen oder gab's dann auch so Situationen, ähm, wo ihr euch dann mal abstimmen musstet? Zum Beispiel: „Okay, jetzt wollen wir eben diese ruhige Atmosphäre mit dem Fernseher“, oder „Jetzt wollen wir uns mal konzentrieren.“ Gab's da so Unstimmigkeiten auch mal?
Ne? Ja wit J ja. Gar nicht eigentlich. Also, muss ich sagen, Gott sei Dank, d da ticken wir beide relativ gleich. Also, wir wissen, wann's wichtig ist und wann eben nicht. Ähm wir wissen auch, wenn der Chef im Haus ist, dass wir dann besser den Fernseher nicht auf Youtube laufen lassen sollten und die Füße nicht auf 'n Tisch gehören. <laughs> Ähm, aber Tatsache ist, dass, äh, wir halt auch für den restlichen, also wir sind wir haben relativ großen Verantwortungsbereich und wir haben dieses Wissen genommen und haben halt wirklich irgendwann gesagt: „Okay, lass uns mal einzelne Büros unserer Mitarbeiter entsprechend umrüsten und gucken, was passiert“, weil klassischerweise sind das immer noch normale Büros mit Kaltlicht und und wenn du Glück hast, 'ne Plastikblume irgendwo, ne? Also richtig ungemütlich.
Mhm. <chuckles> Ja, ja, ja, ja. Am besten. Mhm. Ja, verstehe. Ja, ja, ja. Also, Gerechtigkeit. Ja, ich verstehe, verstehe. Ja.
Genau. Und das hat auch dazu geführt, aus unserer Sicht zumindest, dass viele lieber im Homeoffice geblieben sind, als dass sie wieder an den Standort zurückgekehrt sind und wir haben dann wirklich einzelne Büros umgestaltet. Wir sind hergegangen, haben 'n ganz kleines Budget genommen, haben gesagt: „Wir kaufen 'ne Blume, ähm, wir machen vernünftige Jalousien vor die Fenster von innen, ähm, wir legen mal irgendwie s so Ta so Teppichware aus“, die irgendwie so das Gefühl von von zu Hause geben, bürokonform natürlich, musst ja immer auf Brandschutz und so was achten. Ähm, und haben dann diese Büros feierlich an den jeweiligen Mitarbeiter übergeben. Also richtig haben so 'ne Zeremonie draus gemacht und tatsächlich, die Leute haben angefangen, ihr Zeug mitzubringen, irgendwie noch hier 'n Dekoartikel, ähm, da 'ne Kaffeemaschine hingestellt und zack, hattest du die Leute im Büro, weil sie sich dort wieder wohlgefühlt haben.
Mhm. Mhm. Ja, genau. Hm. Ja, Ihr habt also nicht euer nur euer eigenes Homeoffice optimiert, sondern auch darauf geachtet, dass sich das Tohm äh, Team wohlfühlt und eben produktiv arbeiten kann. Ja, ja, ja. Gab's da so ein ja? Gab's da so einen bestimmten Asp Aspekt wie zum Beispiel Licht, Möbel, Dekoration, der besonders gut angekommen ist bei den Mitarbeitern oder von dem du dachtest zum Beispiel: „Wow, das macht, äh, wirklich den Unterschied bei der Mehrheit“, oder?
Genau. Ja, ganz genau. Ähm, und ich je ne, sag du. Ne. Ja, eigen es klingt total lächerlich, ne, aber es ist Deko. Eig also, ich hasse eigentlich nichts mehr als Deko, ähm, a allerdings ist es das scheint der Gamechanger zu sein, weil zum Beispiel an Licht darfst du gar nichts verändern, ne? Es gibt es gibt, ähm, Vorgaben, Arbeitsplatzschutzmaß also, ähm, ähm, ma also, Regeln, die du einhalten musst und dazu gehört eben auch Licht zum Beispiel. Du darfst an diesem Kaltlicht gar nichts ändern, offiziell. Ähm, aber dir kann keiner verbieten ja. Es geht gar nicht, ne, a
Ja. <chuckles> Ach echt? <clears throat> Wirklich? Ich dachte ich dachte, man dürfte